Allora, ehm, sì, mi è capitato più volte in realtà, magari non so, uhm, con anche degli amici, magari ri ehm, rivelando, non so, di avere magari dei problemi, ehm, relazionali o, ehm, di mie difficoltà e quant'altro, a volte, ehm, è stata magari fatta ehm, son stati fatti dei commenti, dei dei giudizi, ehm, o anche a volte delle delle battute ironiche in sedi non private, che mi hanno parecchio infastidita. Quindi, ehm, è un po' questa la cosa che più ovviamente si parla, ehm, più le persone sanno, giustamente, ehm, e quindi più si sentono partecipi anche, che da una parte è sicuramente una cosa positiva, perché a me piace anche instaurare dei rapporti dove le persone comunque ti conoscano, ehm, a 360 gradi. Però a volte capita, mhmm, il il diciamo, il risvolto negativo della medaglia è quello che la gente si senta proprio autorizzata, ehm, ad avere un punto di vista sulla tua vita.
Mh. Er Mh. Certo, capisco, capisco molto bene come tu possa sentirti in questi in questi momenti, e capisco che possa essere effettivamente poco piacevoli. Ci sono magari ambienti in cui, uhm, hai riscontrato mal maggiormente questa mhmm, questa possibilità? Mhmm, ad esempio è una cosa che ti capita di più in famiglia, tra colleghi, con gli amici? Cioè c'è un ambiente che tu "temi", tra virgolette, in particolar modo?
Allora, ehm, con la famiglia, ehm, mi capita magari di più quando condivido delle cose riguardo la mia relazione. Comunque sono fidanzata da molti anni, quindi comunque lui ormai è di famiglia, ehm, però vivendolo così tanto, spesso, ehm, anche i miei familiari magari si prendono una confidenza, per cui magari, ehm, possono ehm, anzi dicono magari delle cose anche a lui, oppure magari, ehm, interferiscono in dei nostri, mhmm, litigi o discussioni. E diciamo che è una cosa abbastanza frustrante perché, mhmm, giustamente, capisco anche che magari loro lo lo vedono tanto, lo lo reputano veramente una persona di famiglia. D'altra parte comunque credo che dei dei limiti andrebbero mantenuti e non capisco se sono io che magari, ehm, includo o condivido troppo, ehm, o magari se son le altre persone che non riescono a volte a, ehm, capire dei limiti, ecco.

Guarda è un consiglio veramente appropriato, nel senso che, effettivamente, a volte, ehm, è difficile, ehm, far capire alle persone che magari si sta solamente chiedendo, ehm, un diciamo, una spalla su cui piangere piuttosto che, appunto, un orecchio che un orecchio che ti ascolti in modo appunto solamente proprio per mhmm, come sfogo. Quindi a volte proprio è un po' questa, mhmm, ehm, la cosa che le persone, una volta che parli, ehm, si sentono parte di questo di questa parte della tua vita, ehm, e si sentono autorizzate. Quindi effettivamente parlarne prima, quindi magari dire la motivazione per cui sto parlando o appunto, ehm, cercare comunque, ehm, un rispetto di base, ehm, è fondamentale. Ehm, uhm, diciamo ci sono, secondo te, delle cose che magari conviene, uhm, non condividere o comunque, ehm, che siano un pochino mhmm, che è giusto che rimangano un pochino più private, ehm, appunto proprio per evitare questa cosa?
Certo, un supporto, un suppor Ma m Guarda, ehm, io penso che, ehm, ci siano poi un po' delle regole non scritte, no, per cui, ehm, nel momento in cui conosci una persona, uhm, capisci anche quali sono magari, mhmm, argomenti che per quella persona possono essere particolarmente ostici, che, mhmm, magar mhmm, conosce il suo pensiero magari su determinati argomenti, su determinate, ehm, cose che potreste eventualmente non condividere, no. Per cui è o è un po' brutto forse da da pensare. Però è anche vero che un po', mhmm, a seconda di ogni rapporto che abbiamo, ci adattiamo anche un po' a quella che è la persona, no, ehm, passami il termine, nel senso che cerchiamo di capirla e di, ehm, farla sentire quanto più a suo agio possibile. Nel momento in cui, chiaramente, ehm, questa cosa non avviene nei tuoi confronti perché i io non penso ci sia neanche della cattiveria eh, dietro magari a un determinato giudizio perché ecco
Mh-mh. Certo. No, no infatti, è quella la cosa sai, quando non c'è cattiveria è ancora più difficile magari dire delle cose quindi è vero.
<chuckles>

Assolutamente. Guarda, ehm, sei stata veramente veramente chiara, e e utile, uhm, nei tuoi consigli, anche perché come hai capito perfettamente, diciamo, la situazione ehm, non è facile a volte stabilire i confini, però effettivamente parlandone prima, e, uhm, mettendo in chiaro che si ha bisogno solamente di un supporto potrebbe effettivamente migliorare questa cosa. Quindi, ti ringrazio veramente molto per avermi ascoltata e per i consigli.
Figurati, quando vuoi sono qui.